Et l'expérience joueur, c'était quoi la grosse différence par rapport au-delà des graphismes et, au au au-delà du co de la refonte totale de de de du personnage et de et du le de l'univers, enfin du jeu du moins? Qu'est-ce qui est-ce que le plaisir est le même que quand tu jouais adolescent? Ou qu'est-ce qui qu'est-ce qui a changé fondamentalement? À part le jeu? Tu veux dire tu as tu as ton expérience joueur, vis-à-vis du jeu et de Cloud.
Ouais. Ouais, alors, bah, déjà, moi j'avais j'avais moins de moyens quand j'étais ado donc c'était, heu, sur le tube cathodique, heu, sur la PlayStation, heu, voilà. Donc, heu, les images, le son, c'était pas non plus incroyable, enfin, c'était c'était hyper bien pour l'époque. Mais par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, aujourd'hui, bah, je regarde sur un grand écran, heu, c'est du 4K, heu, tu as le son, heu, pas comme au cinéma, mais enfin, totalement différent. Donc déjà rien qu'au niveau de la façon de jouer, c'est c'est complètement différent. C'est comme, heu, jouer sur Game Boy à l'époque et maintenant jouer sur, heu, la Switch. C'est c'est c'est vraiment une hyper révolution, donc c'est bien plus agréable
Mmh mh. N ouais. Mmh mh. Ah donc c'est mieux. Donc, c'est quand même somptueux. Mmh mh. Ouais.
donc il y a déjà ça, heu, dans dans un 1er temps. Et puis
Et le fait d'avoir retrouvé Cloud, en fait, tu avais des attentes? Heu, tu t'es dit heu: «J'espère qu'il sera comme ça. J'espère qu'il sera fidèle. Je». Est-ce que tu avais ou tu t'es dit juste: «Je vais me faire embarquer, on verra dans dans l'aventure et je verrai bien»?
Bah, je voulais que ce soit fidèle, mais en apprendre plus sur lui en fait. Tu vois? Qu'on explore plu et c'est ce qui se passe, en fait. On en apprend beaucoup plus, on va plus loin et même sur ses autres compagnons, hein, qui sont alors il y a certains qui vont dire qu'ils sont très manichéens. Mais finalement oui, et non parce qu'ils ont tous un background et ils ont tous une histoire difficile. Et c'est vrai que, bah, ton notamment dans les jeux Final Fantasy, souvent les personnages, ils sont orphelins, c'est c'est quasiment un <chuckles> u u une touche in in incontournable!
D'accord. Mmh mh. D'accord. D'accord. Et ça te plaît ce côté-là? C'est pas qu'un détail pour toi? C'est vraiment quelque chose qui compte de de ce côté modeste, voire pauvre? Ouais.
Bah, c'est vrai que si je l'ai notifié, c'est que ça ça ça ça mmh, ça a dû jouer quelque chose sur moi, ouais, je saurais pas te dire quoi. Mais je pense effectivement ouais, que ça ça a son importance ouais. Non, ouais, ouais, ouais. Et puis c'est vrai que, bah, au niveau des combats, tu me disais, est ce que ça change par rapport à mon expérience de joueur, c'était du tour par tour à l'époque. Donc, heu, bah, tu sélectionnes, heu, attaque machin et tout. Là, c'est, heu, bah, tu tu combats, en même temps, tu peux en fait, ils ont associé le tour par tour et le combat en temps réel. Donc, c'est un peu comme si tu jouais un Assassin's Creed, mais avec une, heu, une, heu, jauge, heu, pour, heu, bah, lancer des magies et tout. Qui te laisse un peu le temps de réfléchir. Que quand tu es en combat direct, heu, bah, tu as moins le temps de réfléchir comme dans un Woz heu, Witcher ou dans ou dans un Assassin's Creed, tu vois? Donc là, ils ont réussi, en fait, à allier dans le combat un petit peu les 2 et je trouve que ça ça fait un mmh, un un système de combat qui est qui est super, heu, super intéressant!
Mmh mh. Que c'est pas anodin. C'est pas anodin. D'accord. Ouais. D'accord. Mmh mh. Ah? Mmh mh. D'accord. Mmh mh. Je vois, ouais.